Oh, apa itu, ikan bisa gitu? <laughs> Itu kayak kayak ikan mati gitu ya?
Iya. <chuckles> Iya kan? Iya. Nah, aku rasa dia mati kan, aku ketuk-ketuk tuh di akuarium kan, kira aku dia mati, Mas, tapi kalau biasanya ikan kalau mati, apa kan, ngapung gitu kan, Mas, ya? <laughs>
Oh, iya iya. <chuckles> Iya iya. Heeh. Ya. Bangkai iya, gitu ya, nge ngebangkai iya.
Iya, ngebangkai gitu kan, nah, ini ikannya malah dia kayak, apa, kayak kucing tidur telentang, gitu loh, Mas. Iya.
<chuckles> Tapi masih ini, apa, kayak seger banget, gitu ya. <laughs>
Mhm.